<chuckles> Bueno, al menos ahí en ese sentido, pues, está bien, ¿no? Que, pues, también, pues sí, él mantenga, eh, pues, que haya ese respeto de él hacia ti en las cosas en las que, pues, tú gastas, eh, y, bueno, al menos, pues, también es algo que, pues, ya, eh, pues sabes, ¿no?, de siempre, como dices, no es algo como que, ah, lo ocultaba, ¿no? Em, en en ese sentido, pues está bien, ¿no?, que, pues, sean abiertos con eso y, obviamente, pues sí está quizás esta cuestión, ¿no?, de que, pues, él gasta bastante <chuckles> a la hora de, pues, de la parte del alcohol, ¿no? Eh, y ujú. No, no, no, o sea, digo que, pues sí, eh, al menos, eh, pues, sí esa es una situación, ¿no?, que, pues, ya le has planteado, ¿no?, el: "No deberías, quizás, comprar tanto" o, ¿algo así?
Ujú, y ujú, dime, dime, ujú. Sí, sí se lo he planteado, ¿sa sabes qué? Es que también ha sucedido, bue yo no tengo, em, antes tenía mi perra que ya murió, que era, pues, en lo que yo en lo que yo me me gastaba mi dinero, ¿no? Pero en realidad yo yo no tengo hijos, ¿no? Y él sí tiene exesposa, tiene hijos, ¿no? A los cuales mantiene. Entonces sí, de pronto mi pensamiento, que, bueno, yo le he llegado a prestar dinero, ¿no? Pero entonces, y también mi pensamiento es como, oye, pero en vez de gastártelo en al en alcohol o en es o en este tipo de cosas que a mí en mi parecer no llevan a nada, pues, mejor veme pagando un poquito, ¿no? O lo que te digo, ahorremos para exacto, para para hacer otra actividad o hacer algo distinto. Creo que sí, no, él está muy contento, pero a la que le causa conflicto.
Oh. Sí, <chuckles> sí. Ujú. Okey. Okey. <chuckles> Sí. Ujú. <chuckles> Guárdalo, sí. Ujú.